う、どうでしょうかね。でも
<laughs> そっちはなんか、ね、いろいろこうね、波が立って、それでいろいろ変わるらしいですけど
はい。あの、うああのアメリカはほあの州によって法律も違いますから、そそれで結構ここの州はこうだけど、この州はあこうだっていうその違いも誤差も出てくるんですね。で、やっぱりんあの今回のあのあれ、ん、選挙でま、大きな変化が、もちろんあちこちでは出ているんですけれども
はい。なんか、そ、うん。 うん。 はいはい。 うん。 はいはい。 うん。 はい。